Какую роль играют амбиции в твоих решениях?
Ох, я бы сказал то, что амбиции для меня очень важны, и я не только, как бы, ценю, а, амбиции вообще в решениях, то есть я не только, как бы, а, считаю то, что решения должны быть амбициозными, всегда надо идти, там, к б к лучшему стремиться, да. Но я и в людях ценю их амбициозность, соответственно, я с стараюсь общаться с такими людьми, потому что я верю то, что, вот, развитие- это то, что такая важная важная часть жизни.
Мгм. Хорошо. Да, конечно. То есть она не некоторые люди говорят, что, там, м, ты- это тот, который, там, а, такой среднее такое количество, точнее, средний результат от 3 твоих друзей. Действительно, наверно, очень полезно как-то амбициозных людей к себе там друзья заводить, конечно. А вообще, что для тебя вот лично, как-то, значит слово "амбиция"? Это какой-то, там, внутренний двигатель, или что-то другое вообще?
Ну, м, амбиция- это желание, а, выбрать что-то, что, а, лучше, чем то, что ты делал раньше, я бы сказал. То есть амбиция- это стремление к большему. Соответственно, если человек, допустим, начинает какой-то новый проект, а, и предыдущий проект у него был там среднего размера, но он поднабрался опыта, там, а, как-то подготовился, а, то он возьмёт в э, проект уже больше в следующий раз. Это человек амбициозный, а если человек возьмет проект такого же размера, то, соответственно, это уже не амбициозные решения.
Мгм. Хорошо. М, то есть надо как-то стараться прыгать, там, выше, да, от от определенных ожиданий или же от определенных, наверно кем ты вообще видишь себя. А вот можешь вообще привести какой-то пример из своей жизни или вообще з от знакомых? Вот когда вот, а, человек, вот, как-то принял, м, решение исключительно, вот, из-за амбиций. Вот если у тя было, что вообще получилось от этого?
Да, да. Ну, были такие случаи, потому что, а, всё-таки для меня это такой важный элемент в жизни. Я вообще такой достигатор, то есть прямо ставлю цели и стараюсь их ка как так или иначе достичь. А, и поэтому, м, иногда я принимал решения только, вот, исключительно из-за амбиций. К примеру, а, мой друг, э, организовывал бизнес, то есть он хотел печатать, э, фигурки на 3D принтере, которые как бы, ну, по фотографиям их делать и печатать для людей на заказ. А, соответственно, ам, ему нужно было под это инвестиции, скажем так, для того чтобы купить 3D принтер, купить там, э, материал, да, купить ультрафиолетовую ванну, чтобы обрабатывать эти напечатанные изделия. Но я, как бы, сказал ему то что, э: "Собери сначала заказы". То есть зачем от меня требовать финансирование? Вот если ты покажешь то что есть заказы, то, эм, там они пони тебе внесут определенную предоплату, пусть хотя бы половину, то я половину ещё, там, добавлю этих инвестиций. Э, и когда он показал то что, вот, есть заказы, показал конкретных заказчиков, показал свои амбиции, то что они реальны, то, соответственно, я внес остальные, э, средства. Он приобрел принтер, выполнил заказы и как бы продолжил этим бизнесом заниматься. И я считаю, это было достаточно успешное решение, потому что мы сейчас, как бы, м, учитывая мои инвестиции, делим прибыль, и это такое хороший у нас общее дело.
Мгм. Круто. Мгм. Хорошо. Окей, да. Мгм. Окей. Мгм. Круто! Слушай, очень здорово, что так получилось. Вроде бы там не полностью из-за каких-то там решений, там, как мозг тебе подсказал или шт тр другое, да действительно просто амбиции у тебя были и как-то, м, повлияли на то, что теперь у тебя такой хороший бизнес, где ты там свои проценты забираешь. А т а сколько вообще сложно было на это такое решение пойти? Как ты думаешь, ти ты не боялся, что это может как-то "сжечь" тебя?
Мгм. Ну, я боялся, действительно, того, то, что, а, может произойти такое, то, что, а, возможно, он не не сможет ничё выполнить, да. Или, ам, какие-то еще возникнут трудности. Да, и, а, и я готов был, то есть, ему помочь. То есть, я умею заниматься 3D-моделированием, и мог бы сам сделать какие-то модели, но, вот именно то, что меня, м, подтолкнуло к тому, чтобы это решение всё-таки принять. То, что первые модели, даже не имея 3D-принтера, не зная никаких перспектив, он начал делать сам, и их сделал достаточно хорошими. И, и, вот, он ждал, чтобы сдать, э, сдать этот заказ определенный только, вот, 3D-принтера, потому что ему не хватало на него денег, соответственно, внесли только половину предоплаты. Ну, и, когда я увидел то, что он действительно этим занялся, действительно работает, то тогда я ему и помог.
Ну да. Мгм. Окей. Мгм. Хорошо. Ну да, то есть это какая-то не просто, там, рандомно, что-то произошло. А ты понял, что, там, какие-то да, риски, м, как-то рассчитал и вообще, насколько результат может хороший. И определенно это, наверное, а, объясняет н как-то то, что нужно как-то проверять, то есть не просто так глухо лезть, неш несмотря ни на что. А, слушай, вот, есть ли у тебя, вот, какие-то определенные маркеры, там, того, то, что некоторые там амбиции здоровые, а некоторые какие-то, вот, разрушительные, да? Вот, как ты вообще отличаешь их?
Да, что-то серьезно. Ну, есть, конечно, разрушительные амбиции. Потому что вот у меня есть тоже пример моего друга, э, но немножко другим бизнесом он занимался. Вот тут так смешно получается, то что один у меня есть друг, который пользуется 3D-принтерами, э, для того, чтобы там зарабатывать, а другой, м, разрабатывает 3D-принтеры. То есть у него есть проект, как бы такой, достаточно мощный, э к когда он разрабатывает свой 3D-принтер с определенными там технологиями, а, интересными, но при этом он никак не может его закончить. То есть он постоянно добавляет что-то новое и хочет его сделать всё лучше, лучше. Хотя я бы сказал, то что его, как бы, на текущий момент- проект уже достаточно интересный, чтобы как-то постараться его продвинуть. Может быть, а, там по попр пойти по попросить инвестиций у каких-то, э, институциональных инвесторов, как-то показать его общественности, э. Но у него вот есть только прототип, и он над ним как бы очень уже долго работает. Э, и я бы сказал, тут его амбиции в том, чтобы сделать его лучше, лучше и лучше, они скорее вредят ему.
Мгм. Хорошо. <chuckles> Окей. Ага. Мгм. Окей, то есть это как-то уже разрушает, а, и де действительно может даже мешать жить. И д Иногда, наверно, тоже большинство людей могут как-то выбрать чл что-то слишком, э, невозможное. Действительно, и это только подтолкнет к тому, что у них никогда не будет именно успехов, которые они считают для себя успехом, и даже маленькие успехи они не будут видеть. Поэтому, конечно, это сложно. А, очень легко можно попасть в какую-то депрессию или там апатию из-за этого. М, а, вот что бы ты сказал вообще человеку, м, у которого вот вообще нету амбиций, типа 0 амбиций? Типа это плохо, или можно так жить тоже?
Ну да. Ну, м, так можно жить. Но не нужно, я бы сказал. Потому что, мне кажется, это очень скучная жизнь. Потому что, а, амбиции всё-таки такая штука. То, что, э, если ты не хочешь большего, то у тебя жизнь будет очень однообразной. То есть она не будет меняться и, м, как в лучшую, там и в худшую сторону. Да, то есть иногда амбиции- они могут хоть и быть здоровыми, да, но это всё-таки риск, и ты можешь попасть в какие-то неприятные ситуации из-за своих амбиций. Но всё-таки это часть развития. Я считаю то, что, э, м, люди, которые умеют как бы, э, брать риск и, м, реализовывать его правильно даже в случае неудачи, то есть как-то эту ситуацию об обрабатывать, как-то проходить через неё, то это достаточно сильные люди. И те вот люди, у которых нет амбиций, они, э, в этом плане, м, могут поработать, да, над собой: постараться всё-таки найти какую-то силу воли там, ам, какую какую-то вот внутреннюю энергию для того, чтобы стать чуть-чуть более амбициозными, чем ноль амбиций.
Окей. Мгм. Да. Хорошо. Окей. Ну, в плане, да, это, конечно, э, не однозначно как-то плохо. Но, наверно, это просто помогает многим людям просто там, э, больше удовольствия, наверно, получать от жизни. Действительно, м, не чувствовать себя каким-то несчастным из-за отсутствия каких-то целей или там, э, планов на будущее. Ну, слушай А вот как общая, э, культура и какая-то окружение, как думаешь вот, могут ли повлиять? Если там в окружении слишком много, точно, ну, э, либо, типа, бедные людей, которые там видят деньги как зло, да, типа, нельзя там за деньгами идти, или там когда бога богатое э, богатое окружение, где вроде бы все стараются именно как-то, э, идти за этим.
Н-да. Мгм. Ну, я думаю это может, конечно, повлиять, э, особенно, если, а, там как-то они могут тебя тянуть в определенную сторону. Хотя я бы сказал то, что, э, нужно выбирать, э, людей как бы таких, э, которые, м, ближе всего к тебе, но больше имеют амбиций, чем ты, потому что ты будешь с ними вместе развиваться. Соответственно, м, если какие-то у тя могут быть друзья, которые, там, более успешные, чем ты, то ты можешь им, там, начать завидовать, ты можешь как-то сравнивать себя с ними, и это будет, э, только тебе вредить, то есть как-то демотивировать тебя, соответственно. Именно вот по этой причине я считаю, то что стоит стараться дружить с кем-то, кто на твоем уровне, как бы, находится, но при этом старается больше добиться даже чем ты, и это, вот, будет тебя подстегивать, как бы, тоже иметь большие амбиции и соответственно вместе вот с этим человеком идти, там, к своим целям каким-то, э, как-то, э, к свое к своему успеху, да, который тебя точно ждет.
Мгм. Хорошо. Мгм. Окей. Мгм. Да, хорошо. Действительно, а, нужно окружать себя теми людьми, которые, конечно, не только будут навязывать, но хотя бы чтобы не навязывали, а в другом случае ещё будет намного лучше, если действительно могут как-то, а, мотивировать тебя на что-то лучшее, даже, там, отслеживать и просто смотреть, и как-то вопросы задавать себе. Это, конечно, там, типа: "чем я хуже, да?" Такой вопрос тоже, в каком-то плане, не только де деструктивно, но и может, а, действительно помочь многим людям. А, ну, слушай, вот как ты думаешь, могут ли общие амбиции как-то помочь, а, в сложные периоды жизни?
Ну, вот в сложные периоды жизни амбиции, ну, наверно, могут помочь, потому что всё-таки, э, чтобы выйти из сложного периода, тебе нужно иметь, а, м, такое, какую-то вот энергию, то есть чтобы было вот что-то новое. Потому что, вот всё-таки сложные периоды в жизни это когда? Ну, когда, допустим, нет работы, или она какая-то не самая лучшая, да. И чтобы найти работу или найти получше работу, да, то тогда тебе нужно, э, м, на это решиться, на этот риск, то что ты изменяешь место работы, ты, там, допустим, а, будешь какое-то время, возможно, осваиваться, там, адаптироваться, и соответственно для этого нужен определенный уровень амбиций.
Мгм. Окей. Да. Да. Мгм. Да, конечно. В этом случае определенный уровень амбиций может как-то помочь и В принципе, да, вот ты верно сказала об этом. А, как ты думаешь, вот вообще, м, могут ли какие-то вот амбиции быть какими-то, ну, слишком эгоистичными, да, то есть немного даже, а, мешать другим людям жить, если это там, амбиции каких-то в отношениях, допустим, как ты думаешь?
Мгм. Ну, я думаю, что как и в рабочих, как бы, отношениях, так и в отношениях там романтических такое может происходить. Вот. Можно даже провести параллель, то что там, э, в каких-то, а, рабочих о отношениях, рабочем кругу, то есть, а, м есть даже такое, э, м, поговорка, что ли да, <chuckles> то что, э, успех- это не только там делать деньги, но это и изменять, да, что-то, то есть: "No no not about only making money, but about making a difference", да? Есть такое выражение, и всё-таки по этой причине амбиции, они должны быть направлены не только на какой-то материальный успех, если говорить про рабочие отношения, но вот если говорить про, там, личностные отношения, как-то, а, дружеские, или любовные, то соответственно там тоже амбиции могут какую-то злую шутку сыграть, потому что иногда человек может быть, там, не готов, или как-то наоборот не хотеть, там, с тобой каких-то отношений, а ты будешь его преследовать и соответственно он может это негативно оценить и, э, но много чего такого происходит, да. Особенно там, в каком-то подростковом возрасте это часто происходит у людей. <chuckles>
Ага. Ага. Окей, да. Мгм. Действительно. Мгм. <chuckles> Ладно. Да. Но действительно, да, когда человек а, у людей не совпадают конечно же амбиции это действительно может быть таким самым финальным, а, решением, чтобы там закончить именно какие-то отношения. И, действительно, наверное, многим Там не отношения будут дружескими, будут романтическими. Скорее всего, просто не нужно, как-то добавлять амбиции, как ты сказал. То есть это излишнее что-то, да. А, вот нап от именно про работу. Вот как ты думаешь, вот что важнее для тебя- это талант или какие-то амбиции? Что вообще на долгосрочной перспективе важнее оказывается?
На Знаешь, конечно, я не очень верю в талант, то есть я считаю то, что вот любой человек, он может обучиться чему угодно. Конечно, есть определенный в ну, как бы вот талант у некоторых людей там к каким-то сферам. Но я бы сказал то, что это, ну достичь уровня этого человека, даже если у него есть какой-то талант, всё равно возможно. То есть в этом нет ничего, э, такого, м, нереального, как бы. Нужно просто больше приложить, э, усилий, да, чем он. И вот с этими усилиями То есть что такое усилия? Усилия- э, это функция от амбиций. То есть амбиции, они как бы дают тебе желание что-то делать, а то, что ты это делаешь,- это и есть усилия. И они напрямую поэтому взаимосвязаны. Э, как говорится там: в успехе, э, 20 % таланта, да, а 80 %, э, тяжелой работы. И вот с тяжелой работой как раз таки амбиции, они помогают.
Мгм. Ну да. Хорошо, да. Окей. Ага. Oкей. Здорово. Это какой-то прям идеальный коктейль получается. Когда есть вроде бы и талант, и можно там амбиции использовать, чтобы прям, а, ну, как катализатор, что ли, чтобы был он для развития именно таланта. И конечно, да, нужно и то, наверно, и другое, но можно и без таланта как-то быть амбициозным. Но, скорее всего, без амбиций сложно только с талантом что чего-то добиться, действительно. Да. А, подскажи, пожалуйста, вот меняются ли вобще амбиции там в зависимости от сферы жизни, или вот вообще от возраста? Как у тебя это поменялось?
Ну да. Это очень сложно. Ну, конечно, меняются, потому что я замечал то, что, э эм, в разное в возрасте в разное время, да, я был амбициозным в разных областях. То есть, может быть, м, там в детстве как-то вот, сре в среднем возрасте, я был более амбициозным в каких-то, м, личностных отношениях. И я там старался со сверстниками наладить какую-то связь. То есть, может быть, э, и пытался найти какие-то романтические отношения. Но и со возрастом мне это стало менее интересно. И я больше теперь в рабочих всё-таки моментах как-то, э, в своей карьере стараюсь выражать амбиции, то есть в своем деле, потому что я вижу то, что это мне в жизни очень сильно понадобится, а отношения с людьми, они, ну, придут всегда, это не так сложно.
Мгм. Хорошо. Мгм. Мгм. Окей. Да, действительно, это здорово, что ты так, м, человек как человек именно поменялся в этом и знаешь, что вообще хочешь от жизни. И спасибо, что рассказал, э, какую роль играет амбиция в твоих решениях.
Мгм. Да, спасибо большое за вопросы, м, за беседу! Надеюсь, еще услышимся.